ค่ะ วันนี้มีเรื่องอยากจะมาขอคำแนะ นำ ค่ะ ถ้าเกิดว่า คุณพอจะมีคำแนะนำอะไรดี ๆ หรือว่าเทคนิคดี ๆ ทางนี้ยินดีที่จะนำไปปรับใช้นะคะ คือช่วงนี้อะค่ะจะต้องทำงาน อ่า เกี่ยวกับการเขียนคอนเทนต์เนี่ยแหละค่ะ แล้ว ก็แบบ ว่าทำงานที่บ้านเนี่ย มัน ความคิดเนี่ยมันค่อน ข้าง แบบตัน ๆ น่ะค่ะ เราก็เลยอยาก จะ อ่า เปลี่ยนสถานที่เพื่อที่จะกระตุ้นความคิดสักหน่อยน่ะค่ะ ก็เลยไม่ แน่ ว่าพอจะมีคำแนะนำด้านสถานที่บ้างไหมคะ? เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ก็ทำงานในห้องมานานแล้วค่ะ แล้วก็รู้สึกว่า มันก็อุดอู้ เหมือนกัน ค่ะ ก็เลยอยาก จะ เปลี่ยนสถานที่ทำงาน เพื่อกระตุ้นความคิดสักนิดน่ะค่ะ
ครับผม อือฮึ อืม อือฮึ ครับผม ได้เลยครับ ขออนุญาตสอบถามเพิ่มเติมนะครับผม อ่า ณ ปัจจุบันที่คุณบอกว่า อ่า ทำที่บ้านอยู่เป็นหลักเลยใช่ไหมครับวันนี้?
ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ
โอเค ครับผม แล้วจริง ๆ เอ่อ ตรงใน เรื่องที่อยากจะหาไอเดียเพิ่มเติมเนี่ย อยากจะได้บรรยากาศแบบว่า <sniffs> ให้มันมีแบบว่า ชีวิตชีวา หรือว่าแบบอยากได้แบบ อ่า สไตล์แบบเงียบ ๆ สงบอะครับตรงนี้?
จริง ๆ ก็อยาก ได้ อ่า ที่ที่เงียบสงบหน่อยนะคะ แต่ว่าก็มีวายฟาย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็ อ่า อืม ต้องใช้คำว่าอยู่ใกล้ ธรรมชาติได้ ก็ ก็ดีเหมือนกันนะคะ เราก็จะได้รู้สึก ผ่อนคลายไปด้วย อย่างเงี้ยค่ะ แล้วก็สามารถที่จะ นั่งยาว ๆ ได้ทั้งวันน่ะค่ะ โดยที่ไม่ต้องคอยเปลี่ยน สถานที่ บ่อย ๆ อย่างเงี้ยค่ะ ก็ เอ่อ ใจจริงเนี่ย ต้องขอบอกเลยว่า ยังไม่เคยที่จะปิดสถานที่ทำงานเลย เพราะว่าก็ เอ่อ อยู่แต่ ทำงานแต่ในบ้านมาโดยตลอด เลยน่ะค่ะ ก็เลย เอ๊ ก็เลยคิด ไม่ออกว่า จะไปที่ไหนดีน่ะค่ะ
ครับผม อือฮึ ครับ อา อา ครับ อา

ค่ะ อ๋อ อันนี้ก็เป็นไอเดียที่ดีเลยค่ะ คาเฟ ซึ่งก็ไม่แน่ใจว่า เขา เอ่อ จะมีวายฟายให้ด้วยไหมอะคะ? ต้องขอสอบถามหน่อยค่ะ
ครับ อือ อาจจะต้องลอง ใช่ อาจจะลอง เอ่อ แบบผมว่า อ่า เดี๋ยวนี้นะครับ เพราะว่าเขามีคาเฟที่มีบริการวายฟายค่อนข้างเยอะเนาะ เราสามารถลองตรวจสอบ เอ่อ จากข้อมูลทางร้านก่อนก็ได้นะครับ ก่อนที่จะเดินทางไป อ่า ละ แล้วก็อาจจะเลือกที่แบบว่าไม่ไกลจากเรามากเนาะ ที่เราแบบว่าค่อนข้างสะดวกเดินทางไปนะครับ จะได้ไม่ อ่า เสียเวลาในการเดินทาง แล้วก็จะได้แบบทำงานได้เต็มที่นะครับตรงนี้นะ ลอง ลอง ลองเลือกดูก่อนนะครับเรื่องนี้ครับ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อืม อันนี้ก็เป็นสถานที่หนึ่งที่น่าสนใจมาก ๆ ทีเดียวค่ะ เพราะว่าคาเฟนี่ก็เปิดตั้งแต่เช้าถูกไหมคะ? หรือว่าเขาเปิดแค่ ช่วง เที่ยง ๆ นะคะ? หรือว่าก็แล้วแต่ ที่ค่ะ
ครับ ครับผม ก อ๋อ ใช่ ใช่ครับ ก็อาจจะ อ่า ลองเช็กก่อน มีแล้ว แบบต้องเปิดตั้งแต่เช้าก็มีเนาะครับเนาะ เพราะว่า <sniffs> อย่างคาเฟที่ เอ่อ เขา เอ่อ ขายพวก อ่า กาแฟ เขาก็อยากจะเปิดตั้งแต่เช้า เพื่อแบบขายให้กับคนที่อยากจะดื่มพวกกาแฟตั้งแต่เช้า ๆ เพื่อกระตุ้นให้ตื่นนะครับ ตรงนี้ถ้าเกิดคุณเลือก เอ่อ ที่ บ คาเฟที่แบบจะเปิดตั้งแต่เช้าจริง ๆ นะครับ แล้วก็ปิดช่วงเย็นเลย ก็คือคุณก็ยังสามารถแบบ อ่า นั่งได้นาน ๆ เลยนะครับ แล้วก็เลือกที่มีอินเทอร์เน็ต วายฟายพร้อม หรืออาจจะดูว่า อาจจะมีจุดที่มี อ่า ปลั๊กนะครับ ให้คุณได้ อ่า เสียบในส่วนของ อ่า แล็ปท็อปทำงานอีก ตรงเนี้ยถ้าเกิดเช็กทีเดียวให้ครบ แปลว่าคุณได้สถานที่ที่แบบว่า อ่า ครบเลยในทีเดียวอะครับ อืม
ค่ะ ค่ะ ค่ะ อ๋อ อันนี้นี่ โอ้ ดีมาก ๆ เลยนะคะ แล้วนอกจากคาเฟเนี่ย พอจะมีสถานที่อื่นอีกไหมอะคะ?
ครับ